بالضبط، بيبقى مُميَّز جدًا، يعني إحنا أنا فاكر وقتها لمّا إحنا رُحنا القرية الذكية لمقَر وزار لمقَر المرك يعني ال الهيئة دي اسمها ETIDA تبَع وزارة الإتصالات هناك، كان إحساس جميل أوي، خَدنا صُوَر كتيرة أوي وقعَدنا يعني، فرِحنا أوي إن إحنا، إن إحنا خَدنا الدعم ده، كنّا تقريبًا آآ، آآ فريقين بس أو 3 فِرق من على مستوى الكُلّية كلّها اللي خَدنا دَعم، فكان شيء جميل. آه.
آه. إمم. إمم. إمم. إمم. كنت حاسس بفَخر كده بقى، أنت بتمثِّل ال الدفعة بتاعتك.
بالضبط، آه. وبعدين كان في مشاريع ال معرَض المشاريع في الهندسية خَدنا فيها مركَز أول برضه وجايزة 3000 جنيه، فكان إحساس حلو إن إن إن ال يعني عملنا حاجة وكانت حلوة ومبدِعة وكمان بنتكافئ عليها، كان شيء جميل.
آه، آه. إمم. إمم. أيوه. طَب مين اللي كان بيدعَمك في ب يعني م بيشجّعك وبيدعَمك في الرحلة يع أو في الإنجاز اللي أنت عملته ده؟ مين كان واقف جنبك كده ماديًا أو معنويًا، نفسيًا؟
هو إمم. آآ بُصّي هو طبعًا أول حاجة آآ ما أقدَرش أنسى الد يعني ال الدكتورة المُشرِفة بتاعتنا كانت ما داعمة ب بكلّ الطرُق، ب يعني كويسة معانا بتحاول تقول لنا مثلًا أ
كانِت شايفة فيكم يعني مستقبَل حلو عشان كده بتشجّعكم؟
آه، آه، كانت شايفة فينا مستقبَل و وكمان وفّرِت لنا أنا عاوز أقول لِك إنّها وفّرِت لنا بَعد ال بَعد المشروع مِنحة آآ مِنحة للماجستير برّه، بس يعني كتقديرًا لينا كانت جابتها قدِرِت إنّها تجيبها لنا، آه، آه وكانت بتوفّر لنا كمان آآ أي تصريح بنحتاجه.
إمم. ده جميل أوي. آه. تمام، رُحت آآ، رُحت يعني خَدت الم الماجستير